Eh, ci vogliono 24 ore d'aereo. Di volo. Poi ci son gli scali, cioè poi è stancante, ehm, c'è il fuso, c'è il jet lag. Non è insomma è talmente lontano che per il weekend non puoi venire a casa. Allora erano eh, erano un po' preoccupati, no, e mi avevano messo di fronte, soprattutto mio papà, mi aveva messo di fronte a una diversità di stile di vita, no. Ma io ero tal
<chuckles> No, mh. Quindi ti aveva illustrato un po' i pro ed i contro? E te le ha messe sulla bilancia? Okay.
Soprattutto i soprattutto i contro. Soprattutto i contro. Però io
E quando l'ha fatto, tu che hai pensato?
Ma io ho pensato che siccome s mio papà è sempre stato diciamo, una persona che ragionava e non è che mi volesse tenere in Italia per forza, alla mi ha messo di fronte a mhmm, a delle cose che secondo lui dovevano essere prese in considerazione, no. Mhmm, ma io ero talmente entusiasta di quest'idea che eh, sono andato, no?
Okay, quindi alla fine hai deciso di andare. Vabbè alla fine i tuoi genitori l'avevano detto perché, ehm, non volevano che fosse una decisione presa così poi d'im d'impulso.
Sì. Brava, esatto. Non volevano che fosse una decisione presa alla leggera, capisci? Avran detto: "Questo è un po' innamorato, è giovane, magari parte, va, chissà che cosa va a combinare giù di lì." Pensavano che la mia decisio decisione fosse una decisione presa un po' così, senza tanti, mhmm, <smacks lips> ehm, come si dice? Basi s basi solide, no?
Non molto, ehm sì esatto. Non non ci avevi riflettuto molto secondo loro.
Esa ma io però io non è che fossi scemo: mi ero documentato, avevo cercato, mi uhm, non è che l'avessi preso alla leggera, però era affascinante come scelta, no. Vabbè comunque